Hola, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Espero estés muy bien.
Hola. Sí, estoy muy bien, ¿y tú, cómo estás?
Bien, bastante bien. Aquí, mira, con muchas cosas en la mente, pero me surgía una pregunta. Y para ti mira, que eso esto me surgía, ¿verdad? Y yo pensaba, en que sobre qué crees, que, ¿si cocinar en casa es mejor, eh, que comer afuera?
Qué bueno. A ver, cuéntame. Pues, mm, por un lado, creo que sí. Realmente, no no quito que comer fuera, tenga su encanto, me encanta hacerlo, de vez en cuando, pero realmente, no es algo como para hacer todos los días. Yo prefiero cocinar en casa, em, pues, comida, así súper saludable, que me encante. Y puedo hacer platos elaborados, de restaurante. Entonces, mm, me gusta, sí, salir a casa a a restaurantes, pero no no todos los días, como dije anteriormente. Pero, ¿y tú, qué crees? ¿Que es mejor cocinar en casa, o comer fuera?
Ajá. Claro. Ajá. Claro. Okey. Oh, increíble. Okey. Pues, fíjate, que la verdad, es que disfruto mucho, lo que me comentas, porque, qué increíble, que puedas cocinar algo que sea muy elaborado, así como platillo de restaurante, o como de chef, ¿verdad? Pues, fíjate, que a mí, la verdad, es que me gusta mucho, también comer en casa, porque creo que, pues, uno puede cuidar mucho, lo que está consumiendo. Pero no podemos negar, de verdad, que comer, digamos
Sí. <chuckles> Ujú. Claro.
Digámoslo así, comida chatarra afuera, también es un gusto, que uno nos podemos dar, de vez en cuando, como haces mención, ¿verdad? Pero
Sí. Claro, claro, totalmente. De vez en cuando. <chuckles>
fi fíjate que me llamaba mucho la atención, o o s o si es incluso, más económico, ¿cómo lo ves tú? ¿Hola?
Sí, totalmente. Yo creo, que es más económico, pues Sí.
Hola, hola, ¿estás bien? Okey.
Creo que es más económico, comer en casa.
Bien. Disculpa, disculpa Ajá.
Eh, claro, depende del restaurante también, pues, puede salirte bastante costoso, un pl Con lo que comen, no sé, digamos, 2 personas en un restaurante, pues, con eso puedes cocinar, 2 o 3 días, en tu casa, dependiendo de del plato que se elija, claro. Pero, mm, efectivamente, sale mucho más económico, si tú te preparas, compras como que todos los ingredientes, em, así frescos, y como que haces una lista
Mira. Ajá. Claro. Ajá. Sí. Claro. Cierto.
para no tener desperdicios, claro. Y y efectivamente, puede salir más económico, ¿qué tú crees?
Ajá.